Mình, ờ, đánh, ơ, Liên Minh, mình đánh cái bạn biết Liên Minh Huyền Thoại không?
Ừm. Ờ, mình biết nhưng mà mình không chơi game đấy, mình thấy nó chơi quá là nhiều cái, nó có lẽ là một trong những cái game mà được giới, ơ, con trai thích nhất đấy, hay, ừm. Đấy có, mình cũng chơi game nhưng mà mình chơi game nó nó mình chơi Pes hoặc là FIFA đấy, bạn biết không?
Ừm. Ừ. Ừm, ừm. Ừm. Thế bạn có chơi game hông? Ừm. À, à, à! Mình cũng chơi cái đó mà. Mình mình công nhận là cái trò đó là cái độ cạnh tranh của nó là cực kỳ vui nếu mà ngồi với, mẹ một cái thằng mà đang ngồi trực tiếp với nhau, hai thằng bạn đá với nhau á, mình thấy là cực kỳ là vui luôn, ừm.
<laughs> À, vậy à? Ừ. Ừm. Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đấy. Rồi, ờ, bạn nói bạn nói mình mới nhớ có lần bọn mình ba, bốn thằng hẹn nhau, à, vào vào chơi với nhau luôn nhá, và, ờ không, vào nhà chơi thôi, mà bọn mình chơi độ vui lắm. Chơi không gì nhiều đâu, cứ chơi với nhau rồi là uống nước, uống trà sữa, rồi là uống, ờ ừm, ăn ăn uống thôi, thằng nào thua trận nào là phải đi mua, ấy, đi mua về cho bốn thằng kia còn lại ăn. Đấy, cho nên là cái cái đó chơi chơi chơi mà trực tiếp với nhau mới vui, để mà chọc nhau nữa, <laughs> hai thằng ngồi hai bên cầm, chơi rất là vui luôn. Ừm, thì mình nghĩ những ừm.
Ừm, ừm. Chơi Pes à? À. Ừ, ờ. À. À. <laughs> Ô kê. À. Ừm, ừm, ừm, ừm. Ừm. Ô kê, ờ, ờ, ờ, cho mình hỏi một cái cho mình hỏi bạn cái này nha, một tí nha là không biết là gần đây bạn có hay buồn hông? Mình chỉ hỏi vậy thôi, gần đây bạn có buồn hông? Ừm, ừm, ừm, đúng rồi. Ừ.
Ừm, ừm. À, gần đây thì tâm lý của mình lại khá thoải mái nhá, cũng không có buồn nhiều, ừm, rất là tốt, tâm trạng gần đây thì lại tốt. Ừm.
Ừm, mình nghĩ là những người như bạn á, những người như bạn mà mình hay tập thể dục, hay sống nó lành mạnh ấy, rất là khó để buồn luôn, bạn buổi sáng bạn có d ừ, ừ.
Ừm. Ừm. Ừm. Nói chung là mình nghĩ mình nghĩ là trong cuộc sống thì chắc chắn vẫn có buồn đấy, vẫn có, nhưng mà làm sao đấy để mình ờ, không đáng kể, ý là mình phải làm sao đấy cho cuộc sống mình thấy nó tốt đẹp, nó tươi vui hơn, chứ còn nếu mà buồn thì cái tâm trạng của mình, ờ, nó nó ảnh hưởng cực kỳ và cũng không giải quyết được gì lắm. Đúng, đúng. Ừm.
Ừm, nhưng mà không đáng kể, đúng hông? Ừ, ừ. Ừm, ừm, đúng rồi, đúng rồi, ừm. Đúng rồi, không có thời gian để buồn, chả có gì mình thấy bây giờ, mình rất là tích cực, chả có gì mà đáng để mình buồn á, trừ khi người yêu của mình giờ tự nhiên bỏ mình thì mình chắc mình là trầm cảm luôn, nhưng mà bây giờ mọi thứ rất là fine rất là tuyệt vời, bố mẹ thì khỏe mạnh, nói chung là người thân của mình khỏe mạnh là được ừ, bạn nói đi.
Ừ. <laughs> À, vậy Đó, nhưng mà bây giờ mình hỏi thiệt nha, bây giờ mình hỏi thiệt nha, bây giờ bạn đã có người mới chưa? Người yêu mới á?
Ừm. À, mình có người mới rồi, hiện hiện tại mình đang có người mới, ý là mình là nếu mà cái cô gái đó mà bỏ mình là là chắc mình trầm cảm luôn ấy, còn lại thì chắc mình luôn luôn vu ừm.
Ừ. Ừm. Vậy thì bây giờ mình nghĩ cuộc sống của bạn quá là vui tươi và với cái tính cách của bạn mình cũng cảm giác bạn là một người vui tính ấy, cho nên là chắc là bạn cũng không ít khi buồn lắm ha, chúc mừng nhá! Ờ, rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều về những cái chia sẻ ngày hôm nay. Ừm, tuyệt vời ha.
À, <laughs> đúng rồi, <laughs> đúng rồi, đúng rồi, ô kê, ô kê mình rất cảm ơn bạn ha, ờ, ô kê, bây giờ mình phải đi coi đội bóng của mình yêu thích đá rồi nên là chào bạn nhá, hẹn gặp lại bạn lần sau nhá. Ô kê, bye bye bye.
<chuckles> Ô kê, ô kê, chào bạn nhá, ừm.